Kalau emosinya lagi sedih ya? Karena menurut aku e ya emosinya kan ada du ada 2 ya ada ada sedih ada yang ketika kita lagi bahagia. Nah, kalau pas lagi sedih biasanya, eee, aku tuh bukan tipe orang yang, kalau walaupun aku diawal tadi bilang mu eee, walaupun kita lagi sedih, kita dengerin lagu sedih tuh bukan karena kita pengen jauh lebih sedih gitu, tapi aku sendiri tuh kalau dipresentasekan ketika aku sedih tuh aku cenderung cari lagu yang riang sebenarnya, gitu. Tapi ketika itu udah mulai berisik, udah kayak mulai, oh, kayaknya aku perlu perlu bener-bener, eee, selesai nih emosinya, baru tuh aku pancing dengan e lagu sedih ya biasanya aku sambil sing along nyanyi bareng, eee, terus netesin air mata nah itu biasanya, bikin plong sih jadi kayak lebih, ah, lega lega, iya, ada lagi kadang-kadang kayak kita nemu lagu lama, yang, kita tuh kayak cuman de tahu lagu dan melodinya tapi kita tuh nggak pernah bener-bener ngerti makna dari lagu itu apa. Nah, kadang-kadang aku iseng-iseng tuh kayak, coba ngulik liriknya ternyata wow ini liriknya tuh pesannya tuh seperti ini ya iya, bener bener, jadi kayak ngerasa, oh, iya, bener nih musiknya cocok banget sih ngevalidasi emosi aku sekarang gitu.
Mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm. Bikin lega gitu ya. Mhm. Mhm mhm. Oh, ternyata relate ya sama masa-masa sekarang kayak gitu. Mmm, terus tadi kan Kakak bilang, kalau sedih itu, Kakak nggak ngulik-ngulik lagu sedih sebenarnya malah cari yang riang banget kecuali kalau untuk meluapkan validasi ya kan. Nah, lagu-lagu riang nih lagunya apa Kak kalau boleh tahu?
Iya. Lagu-lagu yang bisa buat joget, buat, eee, yang pokoknya dancy-dancy gitu sih, kalo, mmm, mungkin lagu-lagu city pop Jepang, itu kan asik banget ya buat, uh, buat goyang gitu aku suka sih lagu-lagu kayak gitu.
Oh, mhm mhm. Untuk menghempaskan rasa-rasa sedih tadi ya kalau nggak butuh, untuk diluapkan maksudnya gitu. Terus kalau lagi seneng nih?
<laughs> Iya, sih, iya iya iya. Bener benar, untuk apa ya untuk kayak me mengalihkan sebenarnya untuk mengalihkan sesaat dan, supaya kita tuh nggak terlalu fokus, eee, ke masalah itu karena kan kita sedang mengerjakan sesuatu yang, butuh konsentrasi misalkan lagi kerja, kalau kita nggak profesional kan ak akibatnya jelek ya makanya, kadang-kadang musik riang itu bisa ngebantu aku untuk kayak sekedar, eee, chill aja dulu yang nge-distract dulu, nanti kalau kamu udah masuk kamar boleh kamu dengerin lagu yang sad gitu, iya.
Nggak terfokus sama mhm. Mhm, mhm. Nge-distract gitu ya? Boleh nangis-nangis, mhm, oke, kalo, eee, lagu yang Kakak lagi seneng nih, lagi seneng ada nggak?
Mhm, sekarang maksudnya?
Yang sering banget didengerin? Kalo lagi seneng gimana? Mhm mhm, sekarang-sekarang ini.
Sekarang ini ya? Oh, maksudnya lagi happy? Lagi happy banget?

Mmm. Itu, berarti Kakak tahu dong, itu liriknya si yang, apa tadi, ma Little Joy ya? Little Joy. Berarti Kakak beneran kayak suka liriknya, gitu kah? Atau
Little Joy. Mhm. Iya, mhm. Liriknya sangat sederhana, soalnya. Lak liriknya sederhana, musiknya asik, riang, dan kalau dengerin itu tuh, kayak pengen apa ya? Kayak sore-sore, terus kita tuh, eee, ngajakin kumpul orang-orang terdekat kita. Kayak kita nyemil bareng, atau minum coklat bareng, ngopi bareng sambil ngobrol cekikikan, gitu loh, yang bukan bukan karena kita sedang au punya sesuatu yang besar banget, untuk dirayakan. Tapi kayak merayakan kebersamaan yang sederhana aja. Iya, itu tuh bikin kebahagiaan jadi penuh, sih.
Mhm. Mhm. Mhm. Hal-hal kecil sederhana. Nah, Mmm. Oke. Tadi kan, Kakak sempet bilang ya? Ada, eee, satu playlist yang emang Kakak dengerin waktu lagi sedih, gitu kan? Berarti kan Kakak punya playlist yang kalau lagi sedih ini, lagi seneng ini, gitu kan? Satu genre satu genre gitu. Kakak gimana tuh waktu bikinnya? Apa pas lagi sedih, terus bikin playlist? Atau enggak dari dari beberapa hari sebelumnya? Emang apa emang udah disiapin khusus, gitu? "Ini kalo aku lagi sedih."
Mhm. Iya iya. Bener bener. Mmm. Enggak sih, sebenernya, enggak. Jadi kalau, mmm, itu tadi, mmm, eee, musik itu kan bahasa universal. Jadi pas, eee, kita dengerin lagu sedih itu bukan berarti kita lagi sedih, gitu. Nah, kadang-kadang kayak nggak sengaja, kan? Nggak sengaja nemu lagu, "Ini kok, eee, melodinya deep sekali, liriknya deep sekali." Ya udah deh, aku simpen lagu ini di, eee, playlist aku yang temanya tuh, agak-agak mellow, gitu. Itu aja, jadi, eee, kebanyakan playlist aku tuh
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm.
aku bikin ketika lagi mood bikin aja. Bukan karena disebabkan karena situasi aku yang lagi gimana gitu sih.
Oh, gitu. Berarti kalau lagi kebetulan buka Spotify, gitu, "Eh, ini lagunya lumayan nih," gitu loh. "Kayaknya, boleh deh masuk playlist."
Mhm. Iya. Jadi kayak misalkan, ya, nemu ya. Lagunya siapa nih, ke contohnya lagunya, eee, Adele, gitu. Eee, memor apa, melodinya kan selalu sedih ya? Kayak penyampaian lagunya tuh juga selalu deep. Ya udah aku kayak, eee, ini aku masukin playlist, terus, oh, ya, kemarin aku denger lagunya e e e eee, Billy Eilish juga ada yang sedih tuh, aku masukin lagi ke situ. Jadi, ya gitu aja. Supaya kekumpul aja. Jadi pas lagi mood dengerin lagu sedih, kan aku udah ada playlist tuh, udah punya playlist. Jadi tinggal dengerin aja, gitu.
Mmm. Iya. Mmm. Mmm. Mhm. Eee, berarti, eee, track-track andalannya Kakak tuh, berarti ha selalu di atas, selalu diputer paling pertama, atau dirandom aja nih? "Ini lagu ini playlist sedih nih, aku random aja." Atau enggak, eee, dari atas, gitu? Biasanya Kakak gimana tuh nyetel musiknya?
Aku random, sih, aku random, dan aku selalu nyalain apa, reshuf kalau di Spotify ada reshuffle kan? Eh, refas eh reshuffle, bener ya?
Heeh, di situ. Reshuffle, Heeh. Shuffle shuffle mode. Aduh. <laughs> Iya. <laughs>
Reshuffle kan? Nah, shuffle reshuffle lagi. <chuckles> Kayak menteri di-reshuffle. Shuffle, maksudnya. Nah aku nyalain itu, supaya tujuannya itu aku nemuin lagu-lagu underrated yang belum aku pernah denger sebelumnya, gitu sih.